जी, तो जैसे हर यात्रा में एक नई मंजिल होती है, कहीं न कहीं एक नया सफ़र भी होता है। तो वैसे ही देखिए एक वहाँ का जो रीति-रिवाज़ होती है, खान-पान होता है, देखिए वो भी कहीं न कहीं अलग ही होता है। तो आपसे पूछना चाहूँगा, कोई आपने कभी कोई ऐसी यात्रा करी है, जिसका जो खाना है, भोजन है, आपको आज तक याद है अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें?
अ, जी दरअसल देखिए, मुझे ना खाने की अगर बात की जाए हैं ना, सबसे ज़्यादा खाना अत्यधिक पसंद तो मुझे साउथ इंडिया का आता है, हैं ना, क्योंकि वहाँ के व्यंजन आपको अ, कहीं न कहीं चावल के इर्द-गिर्द ही देखते हुए मिलेंगे, हैं ना? चावल से बना डोसा, इडली, उत्तप्पम कुछ भी रहता है, तो चावल के आटे का या चावल से बना हुआ रहता है ठीक है, तो देखिए अ, मैं तो अ, अगर बताऊँ तो उत्तर-प्रदेश जैसे एरिया में भी चावल का काफ़ी प्रेम है, मगर चावल को सिर्फ़ चावल के तौर पर खाया जाता है, हैं ना? उससे वो उतने व्यंजन नहीं बनते। तो जब मैं साउथ गया था, तो मुझे याद है सन 2014 की ये बात है, तो उस टाइम पे साउथ में ना, जैसे ठंडक के टाइम पे गया था। अब ठंडक यहाँ तो थी, बट वहाँ तो गर्मी ही थी, है ना? तो वहाँ तो गर्मी थी, तो मगर ऐसा क्या था कि वहाँ पे जैसे जब हम गए, जैसे ही हमने साउथ का वो एंटर किया, तो खाने के व्यंजन चेंज होने लगे। है ना? तो आपको जहाँ से, यूपी में आपको अंड अ, मतलब क्या मिलता है, पु पुलाव मिल जाता है या बिरयानी मिल जाती है ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पर साउथ में घुसते ही आपको, मेंदु वड़ा या फिर वड़ा, डोसा, इडली ये सारी चीज़े मिलना शुरू हो गई थी। तो मैं समझ गया कि अब कहीं न कहीं हम अपने अ, स अ, चेन्नई की ओर आने वाले हैं या फिर अपने हम वहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम वहाँ उतरे, ठीक है। तो हमें लगा कि कहीं न कहीं सिर्फ यही चीज़ें हैं क्या? कि मतलब डोसा, इडली, साँभर, तो देखिए मेजॉरिटी तो यही था। खाने के लिए सिर्फ यही बन रहा था, हर जग़ह ठेले से लेकर, बड़े-बड़े होटल तक में ही था और लाइन से सबसे पहले ना वहाँ की परँपरा मुझे बड़ी पसंद आई कि लाइन से सब बैठे हुए हैं। हैं ना? और वीआईपी से वीआईपी रेस्टोरेंट भी है मगर वहाँ पे केले के पत्ते के ऊपर आपको सारी चीज़ों, सारी व्यंजनों को दिया जा रहा है। जी, और वहाँ पे ना स्वाद शायद बड़ा ऑथेंटिक हो जाता था, जी, जी।
जी, जी, जी, जी। ओह! वाह! वाह! क्या बात है। हाँ, हाँ, ये तो हैं। जी, जी, जी। हाँ। ये तो हैं। जी, जी, जी। ओह! अच्छा। हाँ, बिल्कुल। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। ओह! अच्छा। अरे! ये तो अच्छी बात है। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कहीं न कहीं, कुछ अलग-अलग आपको, तो कुछ ऐसी आपको ख़ास बात लगी, जो उसका स्वाद है, ख़ुशबू है, या बनावट या इनमें से कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करी? अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें?
हुँ, हुँ।

जी, मम्मी बनाती थी मेरी, है ना? अ, मम्मी को जो है मेरे अ, बनाना पसंद था, डोसा वग़ैरह। पर कहते हैं कि जैसे ही ना कहीं न कहीं कहीं के पानी में भी स्वाद होता है, तो वहाँ का पानी भी थोड़ा अलग था ना। तो अ, वो वैसी चीज़ें उतर तो नहीं पाती, बट थोड़ा-बहुत कह सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए सांभर की बात करते हैं, ठीक है? डोसे में या फिर इडली में जो असली जादू होता है वो उसके सांभर में होता है। अगर आप आमतौर पे किसी दुकान पे भी खाने जाएँगे ना तो कुछ सांभर ऐसे
ओह। अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। कामधन होता है, बिल्कुल।
पानी-सा, हल्का-सा मिलेगा, है ना? चिलचिला-सा उतना उसमें वो नहीं गाढ़ा नहीं होता। मगर साउथ में यही बात है कि आपको वो सांभर में भी जो उसकी डेंसिटी है बहुत ज़्यादा मिल जाती है। बहुत थिक कंसिस्टेंसी रहती है। हाँ, मेन वही होता है सांभर का जादू जो सबसे ज़्यादा उसको और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ दाल पड़ती है। उसके अंदर लौकी पड़ती है, लौकी के साथ-साथ और भी अ, सब्जियाँ डालते हैं। उसमें जैसे तेज पत्ता और कढ़ी के पत्ते पड़ते हैं उसमें हाँ, और ये चीज़ें ना उसको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। वो इसीलिए मम्मी ने कंसिस्टेंसी बढ़ा कर के, कहीं न कहीं उसके जैसे थोड़ी बनाने की ट्राई की थी। जी।
जी, जी, जी। ओह, अच्छा। ओह, अच्छा। अरे वाह, वाह! अरे वाह-वाह, क्या बात है। तो, जैसे आपने बताया कि आपका जो खाने का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा रहा ही था। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप अपने अपने खुद के राज्य में, अपने होमटाउन में, अगर जब वो आपने छोले भटूरे, या कहें मसाला डोसा, या इडली सांभर कुछ भी खाया, तो कहीं न कहीं आपके साथ ऐसा हुआ कि वो जो वहाँ का जो टेस्ट है चेन्नई का, वो एक नॉस्टेल्जिया की आपकी भावना अंदर ही अंदर कहीं उत्पन्न हुई थी जब आप अपने राज्य में कोई खाना खा रहे थे? वो अगर आप ऐसा कोई अनुभव बताना चाहें।
जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ। नॉस्टेल्जिया तो नहीं। जैसे, हर बार नॉस्टेल्जिया तो जैसा हिट नहीं होता था, मगर कम्पैरिज़न ज़रूर आता था। कि यार वहाँ के खाने में ना कुछ अलग ही बात थी। वहाँ का स्वाद अलग ही था, है ना? वही तो बात आती है कि मतलब आप कहीं पे भी कुछ खा कर आते हो और आपको वो जगह का स्वाद चढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बनारस की, है ना? बनारस की कचौड़ी-सब्ज़ी की बात करें तो वहाँ का जो कचौड़ी-सब्ज़ी का स्वाद अ, मुझे लगता है पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी वैसी कचौड़ी-सब्ज़ी, है ना? वहाँ जी, वहाँ पे 100-100 डेढ़-डेढ़ सौ साल पुरानी दुकानें हैं। अब अब 50 साल, 100 साल पुरानी दुकानें और भी जगह रहती है। दो-दो साल पुरानी भी दुकानें रहती हैं। मगर वो स्वाद जैसी जगह पे जो होता है, बोलते हैं ना पानी का भी स्वाद। बाकी वहाँ के लोगों का भी स्वाद तो, अलग रहता है। तो इसलिए, मुझे लगता है कि अगर मैं कभी भी कहीं और कुछ चीज़ें खाता हूँ ना तो कंपेयर करता हूँ। यार वहाँ पे ये ऐसा था, वहाँ पे ये चटनी ऐसी थी। तो वो याद आता है। जी, जी।
ओह, अच्छा। अलग ही बात थी, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। इसमें नहीं, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो है। तो, जैसे आपने बताया जैसे आपने बताया कि आप साउथ इंडिया का तो ठीक है। आपने काफ़ी अच्छी तरह खाना एक्सप्लोर करा ही है। पर अगर आपको भविष्य में मौका मिलता है कहीं दूसरी जगह कोई खाना कुछ भोजन ट्राई करने का तो वो क्यों रहेगा? अगर आप इसका थोड़ा बताना चाहे इसके बारे में क्यों और किस कारणवश रहेगा? अगर इस पे आप थोड़ा बता सकते हैं तो?